อ๋อ ถ้าเป็น iPhone นี้สะดุดเหรอคะ? อันนี้ อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะ อ๋อ เวลาเล่น ค่ะ
อา ครับ ใช่ครับ ครับ คือ คือบางครั้งอะ เอ่อ เรา เราเพียงแค่มีการแบบกลั่นแกล้ง อ่า คนอื่นเฉย ๆ นะครับว่า โอเค แบบ เอ่อ คนอื่นอาจจะใช้แอนดรอยด์คนที่ เอ๊ย คนอื่นอาจจะใช้เล่นตัวระบบปฏิบัติการ iOS นะครับ แค่คนเดียว แต่ว่าแตกต่างจากคนอื่นที่เขาใช้ไอ้ตัวระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 10 คน อะไรอย่างเงี้ยครับ พอจะเข้าใจไหมครับ?
ค่ะ ค่ะ อืม ก็เห็นภาพ แล้วก็ เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะ ใจจริงนะคะ ก็อยากจะ อา ให้คำแนะนำแบบนี้เลยค่ะ ถ้าเกิด ว่า พร้อมที่จะเปิดรับ หรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นี่ก็คือ อ่า ระบบ ปฏิบัติการ iOS ก็ทำได้เลยค่ะ แล้วก็ เอ่อ ตอนแรก ๆ เนี่ย ก็อาจจะ ยังไม่ต้องไปอวดเพื่อนก็ได้ค่ะ ก็ เอ่อ ก็ใช้ของเราคนเดียว ไปก่อนนะคะ จนกระทั่งเพื่อนเห็น แล้วก็ อ่า ค่อย ๆ อ่า พอ เพื่อนถาม ก็ค่อย ๆ พูดไปว่า "อ้าว ทำไมไม่เห็นบอกเลยว่า มีการเปลี่ยนโทรศัพท์แล้ว?" เราก็ เราก็ บอกเขาไปก็ได้ "อ้าว ก็ ก็ แค่เปลี่ยนโทรศัพท์ เอง ไม่เห็นต้องบอกก็ได้นี่นา" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วถ้า เอ่อ เพื่อนถามว่า "เปลี่ยนมานานแค่ไหนแล้ว?" เราก็ค่อย ๆ บอกไป คือเราก็ใช้ของเราไปตามปกตินั่นแหละค่ะ เพียงแต่ว่าตอนแรกอาจจะไม่ได้อวดเพื่อน อะไรเท่าไร แล้วเชื่อว่าเพื่อนก็จะถามน่ะค่ะว่า "เออ มันดี ไหม แอนดรอยด์ยังไง?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้ว จริง ๆ แล้วถ้าเกิดว่า เป็นเพื่อนกันได้เนี่ย การที่แค่เปลี่ยน เอ่อ ระบบ ปฏิบัติการมือถือเนี่ย จาก แอนดรอยด์ไปเป็น iOS เนี่ย เพื่อนก็น่าจะเข้าใจนะคะ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร มัน ทุกอย่างเนี่ยเราก็ยังสามารถทำได้เหมือนกันหมด ก็เล่นเกมด้วยกันก็ยังได้ ส่งรูปภาพให้กันก็ ยัง ก็อาจจะมีวิธี ขั้นตอนที่อาจจะยุ่งยากขึ้นมาหน่อย แต่ด้วยความที่มันอยู่คนละระบบกันนะคะ แต่ก็เชื่อว่าการเป็นเพื่อนกัน ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะ ก็อยากจะให้ปรับมุมมองของคุณค่ะ แล้วก็อยากจะให้คุณมั่นใจเลยค่ะว่า สิ่งที่คุณเลือกแล้วว่า คุณพอใจที่อยากจะเริ่มมาใช้ iOS เนี่ย ว่าเป็น เอ่อ ความเชื่อของคุณ เป็น เอ่อ ความคิดส่วนตัวของคุณ ซึ่งก็เชื่อว่าเพื่อนเขา ก็น่าจะเคารพ การตัดสินใจตรงนี้ของคุณเช่นกันค่ะ ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยพอจะ เอ่อ มีความ คิดเห็นยังไงบ้างคะ?
อ๋อ อืม อือ ๆ ๆ อืม อืม อืม อืม